Saint เหรอคะ?
อ่าน อ่านไม่ค่อยออก อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะ Saint Pier Pier Pierre and
มันเป็น
Miquelon อะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ เป็นแบบว่าเป็นของฝรั่งเศสเลย เป็นหมู่เกาะ ใช่ ใช้เงินเป็นยูโรค่ะ
อ๋อ แต่ว่าไปตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับแคนาดาเหรอคะ?
ใช่ ถูกต้องค่ะ ใกล้ ใกล้กับแคนาดา อเมริกา ก็คือ บางเมืองแบบจากแคนาดาบินไปแค่ 45 นาที อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าบินจาก ฝรั่งเศสนะคะ ปารีส อะไรอย่างเงี้ย ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 1/2 คือใกล้แคนาดามากกว่าอีก ใช่
อ๋อ ค่ะ โอเค โอเค
ก็เหมือน เหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่า คนที่มีแบบว่าเป็น Canadian Government Issue อะค่ะ photo id อาจจะเป็นบัตร PR ใบขับขี่ หรือว่า คืออาจจะเป็นบัตรอะไรก็ได้ที่ออกโดยแบบแคนา แคนาดา ใช่ไหมคะ เป็นบัตรอะค่ะ ก็สามารถไปเที่ยวประเทศนี้ได้เลย โดย ส สามารถเที่ยวที่นี่ได้เลย ใช่ โดยที่ไม่ต้องขอแบบว่า เอ่อ Schengen visa อะค่ะ ก็ ก็ถือว่า เราก็เข้าฝรั่งเศสนะคะ เลิศ ๆ ไหมคะ ก็อาจจะแบบว่า อาจจะไปแล้วก็แบบเมาท์ได้ว่า อุ๊ย ฉันไปยุโรปมาแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย
เออ ค่ะ อ๋อ no visa ก็ได้ อ๋อ โอเค ใช่ <chuckles> ก็เลิศ แล้วอันนี้อยากทราบว่าเขานับเป็นทวีปอะไรอะคะอย่างงี้?
ค่ะ

คือแต่ละที่ อ เราก็คิดว่า ทุกคนจะบอกว่ายุโรปเล็ก ก็ ก็เลยคิด แล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่า Cinque Terre ไป one day trip ก็ได้ ไม่ต้องไปพักก็ได้ ทางนี้ก็เลยแบบงั้นเราพักสักนิดหนึ่ง เราพัก 2 คืน แต่ว่ามันไม่พออะค่ะ มันก็เลยแบบ โอ้! เสียดายไปหมดเลย พอไปลงเวนิสแค่แป๊บเดียวก็เสียดาย ทำไมไม่พัก พอไปโรมแค่ไม่กี่วันก็เสียดาย มันเสียดายไปหมดอะค่ะ มันก็เลยแบบ มีความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่ฟู
ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ เข้าใจเลย ก็อยากจะใช้เวลาให้มันนานขึ้นนะคะในแต่ละพื้นที่
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลย ก็เลย อันนี้ก็ตั้งเป็นอีกความ สถานที่ในฝันอีกอันหนึ่งแล้วกัน แบบว่าก็คือตั้งที่เดิมเนี่ยแหละ <chuckles> แต่ว่าขอยาวกว่านี้ ใช่ค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็ ก็ ก็ถือว่าดีนะคะ แบบว่ายังไงก็ เราก็ไป ไปที่แบบซ้ำ ๆ ได้นะคะ เราจะได้แบบไปเก็บ ไปดูบรรยากาศ หรืออะไร อย่างเงี้ย เราก็ไปดูแบบ แต่ละปีแบบพัฒนาการแบบของเมือง ของแบบนู่นนี่นั่น มันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะ แบบว่าอาจจะมีอะไรที่พัฒนาไปมากขึ้น ค่ะ
เออ ใช่ อา ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็อยาก ร รอบนี้คือไปเที่ยวแบบว่า คือ ด้วยความที่อยากดูทั้งหมด แล้วก็ไปแบบบัดเจด มันก็เลย มันก็เลยแบบว่าดูอะไรเยอะไม่ได้ แต่ว่ารอบหน้าหวังว่าจะได้ไปตอนที่รวย ๆ อะค่ะ <chuckles> ทีละเดือน <chuckles> ค่ะ เวอร์ไปนิดหนึ่ง
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ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 อา ก็ส่วนตัวตอนนี้นะคะ ก็ทำ รีเซิร์ช แล้วค่ะว่า ที่ ที่เมื่อกี้ที่เราพูดว่าแบบ เอ่อ เป็น เป็นแบบว่าสถานที่ที่แบบเป็นเกาะที่ ค ใกล้ ๆ กับแคนาดานะคะ มันชื่อว่า "เซนต์"
ใช่ ค่ะ อา